Как ты организуешь спальное место для лучшего сна?
Слушай, ну, я, наверно, к этому достаточно долго с с шла, то, что я, с одной стороны, э, сплю достаточно мало относительно всех нормальных людей, то есть мне, в принципе, часов 6 хватает. Вот. Но, с другой стороны, у меня есть, да, всякие там тоже пунктики, как, наверно, у любого человека, которые, там, могут помогать ему спать или, наоборот, мешать ему спать. И, <chuckles> а, у нас е е есть такая забавная ну, то есть у нас, мы мы спим с мужем на одной кровати, но у нас еще 2 два мейн-куна. Это очень большие коты. 1 поменьше, и он не очень тяготеет к тому, чтобы спать с людьми, вот. А 2 побольше, это примерно килограмм 10, и он тяготеет на то, что да-да-да, на то, чтобы спать с людьми. И на самом деле с ним, а, очень классно спать, потому что мне кажется он какой-то, не знаю, а, какой-то не не кошачий кот. Он скорее, мне кажется, на какую-то собаку похож, да. И с ним очень классно спать, и мы в какой-то момент, а, поняли ну, то есть как это, п перестали этим у проти противостоять и начали этим управлять. <chuckles> Вот. И у нас вот мы при очередном переезде мы купили очень широкий матрас, то есть в принципе здесь могут 3 человека спокойно поместиться. И у нас это называется овраг, то есть мы спим, ну, э, немножко подальше друг от друга с мужем, но при этом между нами есть, ну, образуется овраг, ну, потому что там люди вот с 2 сторон, да, в серединке пусто. И туда приходит вот этот кот, он ложится между нами, он там приваливается либо ко мне, либо к мужу и начинает там: ну, сначала он лижется, и вся кровать начинает качаться синхронно его лизанию. Но потом, когда он заканчивает, а он, к счастью, заканчивает это быстро, а, он начинает вот прям так приваливаться и издавать вот эти прекрасные звуки вот этого своего урчания. И на меня это очень терапевтично действует, и мне очень нравится, когда вот он рядом лежит и урчит, потому что это вот какой-то знаешь, вот есть считается, что есть всякие там белые шумы и какие-то шумы, которые можно включать, чтобы позволять, ну, лучше спать. Вот для меня вот это вот урчание этого кота- это вот такой белый шум, с которым я прям засыпаю очень хорошо. <chuckles>
М. Любопытно. <chuckles> Здорово. Мгм. О. Ничего себе! <laughs> Интересно. Лечебный. Мгм. Так. Мгм. Так, да. <chuckles> <laughs> Так. Да, да. Да, действительно, кошки часто действуют на людей успокаивающе. А вот скажи, ты помнишь тот момент своей жизни, когда ты сну стала как-то больше уделять внимания, э, точ точнее, организации спального места? То есть обычно молодежь как-то, э, не задумывается об этом и засыпает где угодно, когда угодно. И им ничего не мешает. А вот с возрастом начинаются какие-то претензии. Вот у тя был такой момент, когда ты стала как-то иначе организовывать спальное место?
Слушай. Мгм. Ну да, конечно, такой момент был. Я щас прям не могу тебе точно сказать, там это было в 25 лет, или в 30, или вообще во сколько. Ну да, был момент, когда мы начали с мужем думать о том, что, наверно, надо бы поменять матрас. Потом мы очень долго каждый искали себе такую правильную подушку, да, на которой бы хорошо спалось, потому что он вообще любит обложиться подушками. Мне кажется, у него штуки 3-4, ну, много прям. А мне важно, потому что у меня, ну, там, проблемы с шеей, мне важно, чтобы она была
Мгм.
определенная. С одной стороны, ч может быть, частично ортопедическая, может быть, и нет, но прям такая, чтобы то есть, потому что периодически бывало, что вот на старых подушках или там, когда мы куда-нибудь поедем, я просыпаюсь, и у меня прям с утра шея болит.
Понятно. А вот расскажи об этом моменте подробнее: когда вот вы, э, озаботились поиском матраса, какой он должен быть, э, что ты выбрала, что для тебя важно. И про подушки тоже подробнее- очень интересно.
Ну, вот подушку я прям долго искала. Я прям, знаешь, ещё когда жила в России, я прям помню, что я ходила по всяким ортопедическим магазинам и прям, знаешь, вот там тестировала их. Я прям говорю: "А можно мне вот взять?" Там мне их раскладывали, там несколько штук, и я пыталась сделать вид, как будто я вот щас на ней сплю, да, и какая мне подойдёт. И я не с первого раза подобрала. То есть я какую-то купила, она оказалась, ну, такой какой-то средней уд у среднего удобства, и потом я ещё одну се покупала, и вот у меня прям было в России 2 подушки, которые были прям идеальное для меня сочетание. И потом, соответственно, при переезде в новую страну пришлось этот весь процесс повторить.
Мгм. Да. Мгм. Скажи, а вот при выборе подушки, а, бывают ситуации, когда, э, ты вот подбираешь, э, в магазине, вроде бы и ложишься, и прикладываешься, и кажется- ничего, а когда покупаешь и дома всё-таки в использовании понимаешь через какое-то время: ну, неудобно или, там, может, что-то болеть начинает. Были у тя такие ситуации?
Да, у меня примерно такая была по последняя подушка. То есть я прям долго-долго ходила, там, а, обошла, мне кажется, всю "Икею", все подушки перемерила. Какую-то купила, принесла домой и думаю: "Эх, не оно". И я просто, ну, здесь я как-то легче выкрутилась. У меня была предыдущая подушка, очень какая-то тонкая, маленькая, и я просто две их сложила в одну наволочку, и это оказалось прям хорошим решением.
Мгм, ну, это здорово. А расскажи вот про матрас. Какое жёсткость тебе нравится? Может быть, э, какую-то оптимальную вы уже нашли для себя ширину, размер, который вам нужен? И вообще и, может быть, состав матраса для тебя важен? Расскажи об этом.
Слушай, ну, с матрасом, наверно, мне как-то было проще. У меня, наверно, к нему меньше каких-то требований, в отличие от подушки, вот. Потому что как-то вот у меня, именно, шея- такое, уязвимое место, и я всё всё время пытаюсь найти какой-то идеальный вариант. Мне ещё очень важно, на самом деле, а, температура, а, в спальне. То есть, я прям, а, ну, я в идеале люблю спать, чтобы было, знаешь, прям вот, ну, холодно, чтобы так вот. Чтобы утром, а, не хотелось выла вы вы вы вылезти из, э, кровати и закрывать окно. Щас мне с этим сложнее, потому что я живу в стране вечного лета, и чтобы такую температуру сделать, это надо, не знаю, кондиционер, наверно, на минимум поставить. Но я всё равно стараюсь там максимально делать так, чтобы было прохладно в комнате.
М. Да, бывает такое. Мгм. Скажи, а вот когда вы переехали, ты ст только столкнулась с этой проблемой, что не можешь теперь иметь такую комфортную температуру, ну, хотя бы как минимум без кондиционера. Был какой-то момент привыкания? Сколько времени у тебя это заняло?
Слушай, конечно, да, я первое время спала под кондиционером, даже тогда, когда, в принципе, можно было его не включать. То есть у меня, мне кажется, первые там, месяцы работал постоянно, вообще, вс ну, ночью, в смысле, а, вот. Плюс, ещё, а, здесь просто более шумно, здесь, ну, оп опять же, потому что это страна вечного лета, здесь такие окна в пол, и они, как правило, очень тонкие, поэтому всё, что происходит на улице, а у нас ещё высокий этаж. Мы специально там решили, что мы хотим жить высоко, чтобы у нас там панорамно был вид на город, но в этом есть свои минусы. Потому что, помимо панорамного вида на город, а, все звуки, которые есть внизу, они приходят к нам. То есть если ты находишься внизу, например, на на на на уровне тротуара, то ты какие-то звуки там, соседних улиц, их не слышишь. Как только ты поднимаешься на, ну, на 10 этаж, на 10 этаж, то все дв звуки всех соседних кафе и баров- они твои. Поэтому я ещё <chuckles> А эт т физика- царица наук. <laughs> Вот.
Да. Мгм. О! Интересно. Ничего себе. <chuckles> Скажи, а вот когда вы переехали, вот, э, сняли свою квартиру, а, ты что-то меняла в спальне, чтобы, вот, э, создать для себя комфорт? Или, в принципе, сразу было всё достаточно, э, хорошо организовано, и тебе не пришлось ничего менять в интерьере, э, или в чём-то ещё, там, свет? То есть тебя всё устраивало?
Ну, слушай, мы здесь, а, живём, вот, это уже не первая квартира, а. Мы снимаем квартиру без мебели, поэтому мне пришлось не просто менять, мне пришлось, как это, заново создать всё это. <chuckles> Всё это дело. Поэтому да, мы там покупали матрас, потом мы к нему докупали еще маленький сверху
А. Мгм.
маленький, ну, не знаю как, тоже мини-матрас, потому что нам не не понравился первый. Мне кажется, там, что-то чувствовалось в нём не то, что нам бы по подходило. Потом вот мы, да, долго искали вот, эти подушки, которые были бы идеальны, мне нужно было качество подушек, а му муж добирал количеством. <chuckles>
Мгм. Да, каждый под себя подстраивал место. Понятно.
Вот. Да-да-да. Потом, ну, мы немножко двигали кровать относительно окон. Потому что вот у нас, конечно, этаж высокий, но всё равно там издалека иногда казалось, что какой-то там свет. Ну, фары, конечно, не светят, но всё равно как-то было немножко светловато, а, мы нам не нравится закрывать, открывать шторы, ну, туда-сюда их двигать. Поэтому просто немножко подвинули кровать так, чтобы вот, э, моя сторона ближе к окнам. Чтобы какие-то фонари там случайные не светили бы, э, там в лицо, условно говоря.
Мгм. Скажи, а вот основываясь на своём опыте, есть какие-то моменты, которые тебе нужно обязательно вот сейчас уже учесть в спальне, а, иначе тебе очень сильно будет, э, мешать, что-то? Вот чего нь точно не должно быть в твоей спальне?
Слушай, чего не должно быть в спальне. Ну, так прям. А мне- я поняла, опять же, вот в этой, э, стране вечного лета- оказался очень важен, а, э, этот, э, увлажнитель воздуха. То есть он мне был важен в России. Потому что вз в России зимой, вот когда включается отопление, я прям чувствовала, что как-то, ну, сухо очень. И вот я приехала сюда, и я словила же это ощущение. Я сначала не могла понять. Ну, то есть, знаешь какое ощущение дискомфорта есть, но непонятно, в чём он и как его исправить. Потом вот я купила мини, прям совсем маленький этот, увлажнитель воздуха. Поставила его прям, ну, вот рядом со своей со своей стороной кровати- и сразу почувствовала облегчение: думаю вот- оно. <chuckles>
А, да. Мгм. И это здорово, <clears throat> когда проблему можно решить. Но, а вот по какие-то ощущения, вот как ты думаешь, э, где, в какой спальне тебе было бы некомфортно? Ну, допустим, с какими-то яркими стенами, где очень много каких-то предметов, декора. То есть для тебя что важно: мы минимализм или, в принципе, какой-то уютный декор тебе тоже хочется иметь?
Вот. Слушай, ну если мы именно про сон, то есть не про то, как вообще визуально выглядит спальня, да, а конкретно вот, насколько это 1комфортно для сна, то мне, наверно, декор комнаты не сильно важен, вот мне важны какие-то такие моменты, наверно, комфортная температура воздуха, она мне прям сильно важна. То есть если там вот, если относительно жарко, то я прям плохо сплю, причём у меня, например, начинается насморк, если мне жарко спать, у меня начинается насморк. Это звучит смешно, потому что вроде как насморк должен начинаться, когда холодно. <chuckles>
Мгм. Да, это важно. Ну да, <chuckles> как-то немножко странно.
Да, у меня прям, я, э то есть я прям тестировала, ну, то есть я проверяла, что если там где-то, ну, там куда-то поехали, с кем-то спишь в 1 комнате, да. Там человек, у меня есть приятельница, она любит прям, чтобы жарко было. И вот я когда с ней в 1 комнате спала, я прям просыпаюсь, и у меня такой сильный насморк, и мы с ней договорились, что мы больше, если вместе куда-то ездим, мы просто стараемся вместе не спать в 1 комнате, потому что у нас прям очень противоположные вот эти ощущения от комнаты, вот. А, очень важна подушка, да. Ну, наверно, где-то важн важно постельное бельё. Кстати, вот я не сказала о нём, но на самом деле, я там и в России там очень как-то к нему относилась внимательно. И мы долго искали, чтобы оно было прям вот, я не помню состав, но прям есть определённый состав материала, чтобы оно было комфортное. Потому что вот, например, то же самое хлопковое бельё, то есть типа кажется, что оно натуральное, но он бывает, хлопок, очень, ну, неприятный, какой-то немягкий. На таком мне не нравится спать.
Мгм. А вот да, тоже интересный момент. Мгм. Так. М. Мгм. Понятно. А с выбором белья были какие-то проблемы в новой стране? Или в принципе удалось подобрать?
Слушай, да, были были, мы 1 какой-то купили, но просто его надо было купить. Мы как-то в магазине вроде бы его пощупали, оно казалось нормальным, а когда мы его принесли, соответственно, ну, а заправили кровать, оказалось, что оно прям неприятное по ощущениям, и я потом очень прям занялась этим вопросом, чтоб не покупать очередное, которое, там, не понравится. Я прям почитала, э, попросила, а, почитать, э, родителей, прям с точнее не, э, не не не я на нашла просто у себя в этом, в, я онлайн заказывала в России постельное бельё, нашла этот артикул, нашла прям состав, и попыталась здесь найти бельё с таким же составом. И вот, когда я его нашла, и мы его заказали, оно оказалось прям таким, ну, пре подходящим для нас. Вот, и я теперь стараюсь такое покупать.
Да. А, мгм. Здорово. Но сейчас уже у тебя м спальное место такое, э, и к так скажем, близкое к идеалу или ты ещё что-то хочешь изменить, добавить?
Слушай, ну, наверно, близкое. То есть вот мне, всё ещё, не нравится вот этот шум, который есть у нас за окном. Но я понимаю, что его побороть то есть, я пробовала разные беруши. У меня есть какие-то такие прям навороченные беруши. Но мне просто в них неудобно спать, и я их надеваю только, ну к прям, когда за окном прям совсем какая-то вакханалия невозможная. Вот. А так я стараюсь без них спать. Я наблюдаю за собой, и вижу, что я стала б о ну, лучше засыпать при таком шуме, но если говорить прям об идеальном месте, да, то я бы, конечно, предпочла спать в полной тишине. Потому что свет ещё можно как-то маской закрыть, а вот шум берушами, ну сложнее с ним бороться. Наверно, ну, наверно, как-то вот так. Остальное да, всё уже.
Мгм. Да, это сложно. Мгм. Да, действительно. Действительно, шум, э, многим помешает заснуть, и многие будут даже от бессонницы мучиться. Спасибо, что поделилась своим опытом, было интересно.
Да, тебе тоже спасибо за этот разговор и всего доброго. Пока-пока!